Para harcamayla biriktirmeyi nasıl dengeliyorsun?
Yani, aslında şöyle, o zor bir soru. Eee, m m biriktirmeyi hep istiyorum ama, emm, "Ne kadar imkânım oluyor?" gibi bir soruyla karşılaşıyorum hep. Çünkü her ay, eee, belirli bir gelir söz konusu. O gelir için belirli giderler söz konusu. Eee, orada, em belirli bir hedefi, iii, mutlaka, eee, yapmaya çalışıyorum para biriktirme konusunda. Emm, çünkü yarının ne olacağını bilmiyoruz. Ani bir, eee, masraf çıkabiliyor, eee, ani bir şeyle, karşı ödemeyle karşılaşabiliyoruz. Bunun boyutları çok farklı olabiliyor. Eee, dolayısıyla, eee, biz, ımm, genelde para biriktirmeyi belirli bir hedef üzerinden seçiyorum
<scoffs> Olmuyor mu? He. Güzel, güzel. Hımm. Tabii. Hı hı.
işte, ne diyeyim, bir örnek vermem gerekirse, işte, eee, yazın tatile gideceğim. Bunun için, iii, kendime şu kadar bütçe, eee, ayırmak istiyorum. Bunun için ayda ne kadar ayırabilirim veya, emm, işte ne kadar ayırmalıyım? Eee, me ne kadar ayırabilirim ve ne kadar ayırım eee, ayırabilirim? Bu ikisini dengelemeye çalışıyorum. Emm, ma bim
Hımm. Tamam. Anladım. Hı hı. Peki, şey mi, yani, peki, e e eninde sonunda, yani, yazın tatile, gidi gidiyor musun yoksa, hani, o sene olmuyor mu, eee, diyeyim, hani, "Bu sene de tatile gitmiyoruz." ı falan gibi bir şey mi oluyor?
<chuckles> E gen me tabii, bu şeye bağlı oluyor, ımm, o sürece kadar olan, eee, zamanda, yani, tatili alma sürecime kadar olan zamanda ekstra bir şey olmazsa hedeflediğim miktarda, gi oluyorsa o zaman o tatile, eee, gidiliyor. Eee, n m o orada, tabii, şey, eee, devreye giriyor, bu sefer, "Bütçem ne kadar şu anda?" İşte, eee, ulaşım ve konaklama giderlerim, bu geriye kaldı bana, n ne, eee, ve, "Ben ne harcayabilirim?" Emm, o zaman onun bütçesini yapmaya çalışıyoruz. Arttırmak gerekiyorsa arttırmak için ne gibi bir çalışma yapmam gerekiyor? Neler yapabilirim? Eee, bu bunu, bu sefer planlamaya başlıyorsun.
Hı hı. Hımm. E, güzel. Hı hı. Anladım. Güzel. Anladım. Güzü güzel. Peki, şey, var mı, eee, elinde, yani, yaptığın, uyguladığın bir yöntem var mı? Ne bileyim, işte, eee, şu kadar, işte, 10 birim kazanırım. Eee, ne bileyim, işte, 7 birimini harcarım, 3'ünü kenara atarım ya da, işte, bunu oranı 50-50 yaparım, falan, gibi dediğin, eee, var mı bir oran yoksa, hani, baktığında, hani, eee, e eninde sonunda, işte, ayda bütün giderleri böyle büyük baş, eee, kalemlere, eee, taşınmazları çıkardın, işte, ne bileyim, kira, işte, faturalar, eee, yiyeceği, mutfak masrafları çıktı ve geri kalandan, eee, ne kadar artırabiliyorsam gibi mi oluyor?
Yani Hı hı. Evet. Yani, orada, tabii, emm, 2'ncisi dediğin daha ma mantıklı oluyor benim için. Çünkü benim bir spesifik, bir, işte, ımm, yüzde oranları vs.leri tarzında değil. Bu aydan aya da değişebiliyor mesela. A a bu bir sonraki ayda, eee, çıkan ani bir harcama bütün dengeyi değiştirebiliyor. Dolayısıyla, orada planlamayı yaparken önce belirli, eee, bir gelirim var, eee, o gelir belli, eee, sabit giderler var. İşte, ev kirasıydı, telefon, elektrik, su, eee, ısınma, vs. giderler. Eee m bu bunlar belli. Bunların sapmaları belli. Eee, dolayısıyla o o giderler belli. İşte, ev harcamaları ı var mutfak giderleri için. O değişken olmakla beraber belirli bir di aralıkta oluyor genelde. Dolayısıyla sana kalan da belli oluyor. O kalanın da tabii, tamamını, ımm, eee, o, he hedef için, eee, atıyorum, işte, tatil planı için ay ayırmıyorum, biriktirmiyorum veya biriktirmek mantıklı olmuyor. Eee, çünkü mutlaka farklı şeyler çıkı çıkı çıkıyor. Dolayısıyla, o kalan üzerinden bir oran, eee, belirleyip, işte, benim tatilimde masrafım ne olacak? Eee, m o onu araştırdığın zaman aşağı yukarı belli oluyor veya bir önceki sene yaptığın tatil üzerinden bir, eee, bütçeleme yapabiliyorsun. Hedef, eee, tahmini hedef oluşturabiliyorsun, bütçe oluşturabiliyorsun. Dolayısıyla onun için benim ne kadar ayırmam gerekiyor aylık olarak? Emm, ona bakıyorum.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Değil mi? Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım, yani, bu biz biz bazen o zaman, hani, ne kadara bakıyorsun, ne eee, onun hesaplamalarını yapıyorsun. Bazen de belki, iii, şey de olabiliyordur belki evet, hani, havalimanından, eee, şehir merkezine taksiye binmiyoruz falan bu tatilde, gibi bir şey olabilir belki ama şeyi soracağım. Eee, en son şeylerden bahsettin. Bu var ya, hani, işte, hani, ekstra masraflar, hani, eee, önü görülmedik. E, mesela en son ne oldu da yani, hani, evet yani, kötü bir şey de olabilir, iyi de bir şey de olabilir, yani, kötüden mas kastım, hani, bir sağlık, eee, problemi olabilir, bir hastane masrafı olabilir. İyiden de nasıl diyebilirim, işte, düğün, eee, diyeyim, hani, bir takı almanız gerekti, eee, papağan gibi. Evet, ailecek, eee, ailecek bir takı almanız gerekmiş olabilir belki. Ha o onunla iyi, iii, haberler diyeyim ama sonuçta, hani, bütçeyi de, eee
De de tabii. Hı hı. Evet. Tabii. Tabii. Beklenmedik düğünler. <chuckles> Tabii.
sarsan şeyler, hani, tık, bir anda böyle bir davetiye geliyor, falan, "Düğünümüze bekliyoruz." falan, gibi oluyor ama neydi mesela en son senin için?
Yani Evet. Tabii. Tabii. Burada en büyük, eee, şey tabii, be ımm, şey oluyor, sağlıkla ilgili sorunlar oluyor. Eee, ba bu tabii, beklenmedik şeyler. Ben bu konuda sürprizle karşılaşmamak için genelde, eee, sağlık sigortasına önem veriyorum, eee, ve, eee, o sağlık sigortasıyla, eee, beklenmedik büyük sürprizleri bir noktada engellemiş oluyorum. Ama tabii o ne oluyor? Onun için de, eee, senelik harcamanda bir bütçe, eee, ko ay ay ayırıyorsun. Emm, ama sürpriz bir şeyle karşılaşmıyorum. Eee, o noktada, eee, sürpriz olarak, emm, bir küçük, emm, eee, evcil, eee, köpeğimiz var. Emm, onun, işte, doktor masrafları olabiliyor, emm, işte, hastalığı vs. Genelde hep bu sağlıkla ilgili beklenmedik tutarlar oluyor. Emm, eee, diğer, eee, veya, işte, eee, başka bir ülkede yaşadığım için, ana vatanımdan uzakta olduğum için akrabalar, aileler genelde o o orada. İşte, bir düğündü, ölümdü, vs.ydi, bu tarz şeylerde ani gitme zorunluluğu olan bir durumda, eee, tabii, onlar bir masraf, eee, teşkil ediyor. Eee, n m dolayısıyla onlar için de, eee, hani bütününü, kalan para, a o m ne kadarsa onun bütününü, eee, değil, hani, bir kısmını ayırıyorum dememdeki maksat da oydu. Diğeri de ani durumlar için, eee, elde dursun. O para durursa tatili daha rahat yapıyorsun. <chuckles> O para durmazsa bu sefer tatilde dediğin gibi, işte, eee, otobüsle, taksiyle değil de otobüsle gidelim kavramları, düşünceleri ortaya çıkıyor. <chuckles>
Hı hı. Güzel. Anladım. Anladım. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. E, tabii, doğal olarak. Hımm. Anladım. He, evet. Anladım. Hımm. Anladım. Imm, peki, eee, şey, eee, peki, şunu sorayım. Eee, yani, normalde, hani, şey vardır ya farklı, işte, kazanç türleri var dedin. İşte, kimisi, ne bileyim, eee, bir şirket sahibidir, kimisi bordrolu çalışandır. Kimisi, işte, eee, daha çok, hani, ımm, nasıl derler, serbest çalışan diyeyim yani, eee, ya da komisyonlu çalışan diyelim. Hani, geliri çok sabit olmayan değişkenli belli, yani, geliri belli ve geliri böyle değişken olan, eee, olarak böyle 2 gruba a ayırayım. Emm, beklenmedik bir gider çıktı diyelim mesela. Öncelikle hangisini tamam onu o gideri, böyle, zorunlu olarak karşı karşılamaya çalışıyorsun ama, eee, sağlıktan örnekleyelim tabii ki. Eee, en mesela önce hangi harcamalarını kesiyorsun mesela? Yani, bu ödedin ve sonrasında, hani, evet, be eee, belli bir para kaldı ve en çok, en ilk olarak hangisinden mesela feragat ediyorsun ya da hangi harcamaları koruyorsun?
Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Yani, sabit giderleri, tabii, m eee, oradan bir feragatlık, eee, edemediğimize göre mutfak harcamaları veya günlük harcamalarımız, yani, m sadece mutfak değil, işte, bir kıyafet alma, vs. bu tarz harcamalardan, eee, tabii, biraz, emm, kısmaya başlıyorsun. Çünkü mutfak harcamalarında keyfî harcamalar da söz konusu oluyor. Yani sadece, işte, eee, doyalım, edelim tarzında değil, işte, bir yemeğe çıkalım, eee, bir bir şeyler içelim, bir sosyalleşelim tarzı masraflar da onun içerisine katıyorum ben. Emm, do dolayısıyla onları, eee, öncelikle, eee, eee, kısmaya başlıyorsun. Kıyafet masrafları daha kısılabilir oluyor. Eee, çünkü m mevcutlardan yine giyerim diyorsun. Emm, dolayısıyla bu şekil ol de, o sabit bütçeyi, tabii, maaşlı olmanın, b ben maaşlıyım, maaşlı olmanın, eee, şeyi bu. Emm, n ne, eee, alacağın, eee, ve sınırın belli. Bir serbest çalışan belki onun çok daha üzerinde 1 ay kazanıyordur, 1 ay altında kazanıyordur ama sonunda serbest çalışanın hedefi her zaman o sabit maaşlının çok daha üzerinde kazanmaktır. Emm, n do dolayısıyla benim sabit bir, eee, maaşım var o maaş üzerinde. Ya, ben ne ya yapabilirim? Sabit maaşa ilave destek olarak ne, eee, yapabilirim? Hani, part-time veya anlık işler söz konusu olabilir mi? Eee, kısa süreli işler olabilir mi, eee, beni yormayacak şekilde, işimi ve beni yormayacak şekilde? Emm, o tarz şeylerle, emm, ne arttırabiliyorum? Eğer para arttırma imkânım olmuş olursa, yani her şey, eee, güllük gülistanlık gider ve sonunda bir bütçe, hani bütçenin bir kısmını ayırıyorum dedim ya tatilde, geri kalan kısmı da acil durumlar. O acil durumlar gerçekleşmeyip ve bu, ııı, tasarruf olarak bende kaldıysa o zaman onu harcamaya yönelmiyorum. Yani yine tasarrufumu onun üzerine ekleyerek bir gitmeye çalışıyorum. Eee, öyle, ya yaptığımda bir sonraki sene, tabii, her şey çok daha, eee, güzelleşebiliyor.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Hımm. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Mesela. Anladım. Hı hı. Doğru. Hımm. Anladım, anladım, anladım. Hımm. Güzel.
Veya şeyleri daha rahat karşılayabiliyorsun anlık, eee, gider e anlık masrafları daha rahat karşılayabilir hâle geliyorsun.
Anladım. Tamam. Da daha hazırlıklı oluyorum diyorsun, yani, anladım. Anladım, anladım, güzel. Güzel güzel bir bakış açı e b ö bakış açısı. Eee, şunları da sorayım daha çok, ııı, yani, tabii ki, hani, şey vardır, emm, işte, ne bileyim, e iyi ki, o m kazanç biçiminin de, hani, kendine gü özgü böyle güzellikleri ve riskleri ya da kötülükleri illaki vardır ama, emm
Evet, evet, evet. Hı. Tabii. Tabii.
orada, eee, şeyi sorayım öncelikle, e mesela, neyi tercih ederdin? Tamam, şu an maaşlı çalıştığını söyledin ama, eee, yapmak isteseydin yine maaşlı mı çalışırdın yoksa daha çok, hani, kendi işini yapmayı mı tercih ederdin? Ne bileyim, işte, eee, serbest çalışan olmayı mı tercih ederdin? N neyi tercih ederdin mesela?
Hı hı. Yani, kendi işimi, ııı, ya bir serbest çalışan olmayı tercih ederim aslında maaşlı çalışmaktansa. Yani, bu bu bu, bir güven meselesi. Maaşlı çalıştın mı kendini güvende hissediyor insan. Emm, sonuçta, işte, emm, her şey, g g g o sınırını biliyorsun, ne harcayacağını biliyorsun. İşte, ı bu işte de böyle devam edersem karşılığında bu olacak tarzında bir şey oluyor. Her şey normal gittiği takdirde tabii ki. Emm, ama, eee, işte, pa pandemi vs. gibi böyle anormal durumlarla, aş artık karşılaşmaya başladık. Bu, du bu durumlar, eee, insanın artık, eee, hayatının, ı çok farklı olduğunu göstermeye başladı bana. Eee, dolayısıyla, yani
Hı hı. Tamam. Hı hı. Anladım. Hı hı.
biraz risk almanın daha o mantıklı olacağını düşünür oldum. Emm, e sonuçta, ı iş yapmak istediğinde eğer her şey cesaretle alakalı. Eee, bi bi cesa cesaret gösterirsen başta tökezlesen de, eee, eninde sonunda hedeflerini, eğer bir hedef koyarsan kendine, o hedeflere her zaman ulaşıldığını görüyorum ben. Emm, yani, insanların hayat hikâyelerini, başarıya ulaşmış insanların hayat hikâyelerini izlediğimde de bunu görüyorum. İşte, ben küçükken su satıyordum şeyiyle başlıyorlar, emm, sonradan, işte, bir noktaya gelmişler. Tabii, onun her şeyini anlatmıyorlar. Yani, nereden nasıl oldu da o o di bir anda şans döndü de bir anda şirketi büyüttün veya bu, ııı, yükselişe geçtin? O oralar genelde hep, eee, şey kalıyor ama
Hı hı. Anladım. Hımm. Anladım. Ya işte Evet, evet. Anladım. Evet. Ben de o onu soracaktım, yani, güzel bir örnek verdin, işte, "Su satarak, işte, zengin oldum." falan. Eee, güzel bir örnek verdin. İşte, ne bileyim, "Cebimde $100'la, işte, Amerika'ya indim." falan gibi, eee, hikâyeler dinliyorsun. Bunların ne kadarına inanıyorsun, ne kadarına inanmıyorsun ya da, eee, ne kadar bunlar uygulanabilir değildir? Eee, hani, söylenmeyen şeyler var mı yok mu?
Evet. Hı hı. Ben Evet. Ben iş hayatımda şunu gördüm, eee, ben iş hayatımda ağırlıklı hep, emm, şey olarak, yani, maaşlı çalıştım ve satış pazarlama üzerine çalıştım. Satış pazarlama üzerinde, emm, n genelde de şansıma, emm, Türkiye'ye böyle ilk gelmiş bu yemekli, kuponlu yemek sistemleri vardı. Emm, işte, şirketlerin, eee, elemanlarına, mut şirketin mutfak yerine elemanlarına yemek fişi veriyor. O o onun faturasını gider olarak gösterebildiği için avantaja sahip oluyor. Personel de dışarıdaki restoranlardan yemek yiyor o fişlerle. Restorancı da, eee, o çalışan şirketinde yiyeceğine kendisinde yiyor. Daha fazla müşteri geliyor. Emm, o o firmaların hep kuruluşunda bulundum, eee, ve, eee, sıfırdan hep, eee, yaptığımızı gördüm ve başarıya ulaştığımızı gördüm. Dolayısıyla, eee, ı sonuçta ı satıştan geldiğim için hedef koyduğun zaman ve ona sebat ettin mi bir şekilde ona ulaşıldığını gö görüyorum. Emm, yani, yaşadım, çok yaşadım. Emm
Tamam. Hı hı. Hı hı. Hımm. Tamam. Güzel. Hı hı. Güzel. Anladım. Anladım. O zaman burada, yani, daha çok, şey, yani, belli bir tık daha inanmak, bir işi bilmek, eee, ve, eee, ve gerçekten, o, hani, iii, ulaşılabilir hedefler koymanın, eee, önemli diyorsun, yani. Anladım, anladım. Anladım, güzelmiş. Eee, va çok keyifli bir sohbetti. Ben, verdiğin, iii, güzel şeyler öğrendim senden. Emm, çok teşekkür ediyorum ben.
Evet. Evet. Bir de batmaktan korkmayacaksın. <chuckles> Yani. <chuckles> Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.